Küçük adımlarla sosyal yaşamını nasıl canlandırırsın?
Ya, bu, aslında, benim hayatıma çok, eee, doğrudan etkisi olan bir şey. Çünkü çok yakın zamanda başka bir ülkeye taşındım. Eee, dolayısıyla, sosyal hayatımı yeniden kurmam ve canlandırmam gerekiyor. Dolayısıyla, böyle, ı kendi kullandığım 3-5 tane yöntem var.
Hı hı. Nasıl yani, bunları biraz, ııı, açsana, merak ettim doğrusu.
Tabii, eee, yani, şöyle, öncelikle ben, eee, aslında, ilgi alanım olan şeylerde ve yerlerde bulunmaya çalışıyorum. Emm, sosyal hayatı, bence, böyle, canlandırmak daha kolay çünkü, iii, ilgi alanını bulabileceğin yerlere gittiğin zaman senin ilgi alanına ilgili insanları da bulmuş oluyorsun, aslında. Imm, bunu özellikle, böyle, birazcık hayatıma entegre etmeye çalışıyorum, aslında.
E, güzel. Tabii. Aslında, aynı dili konuştuğun insanları istiyorsun, sosyal yaşamında anladığım kadarıyla. Hani, i beraber oturup bir şey konuşabileceğin, evet, aynı telden çalabileceğin insanları. Peki, ilgi alanların neler? Bunlar için, hani, mesela, bir hobi mi, konser mi, ne ne mutlu eder seni?
Hı hı. I hı. Tabii. Eee, şöyle ilgi alanlarım birkaç tane, yani, öncelikle ben, mesela, şeyi çok seviyorum, bar kültürünü çok seviyorum. Emm, bence, şehirlerdeki, böyle, ufak yerel barlar daha, böyle, kulüp gibi değil, danslı, böyle, patlamalı, çatlamalı yerler değil de daha, böyle, insanların oturup birbirleriyle sohbet ettikleri, işte, belki yerel biraları tattıkları falan yerler, eee, bana çok, böyle, hayatın içinden yerler gibi geliyor. Emm, dolayısıyla oralara gitmeyi mesela, çok, ııı, şey yapıyorum, seviyorum. Böyle, çok büyük değil, ufak tefek barlara gitmeyi seviyorum ki hani insanları da birazcık daha görebileyim. Eee, onun dışında, işte, futbol seviyorum.
A, evet. <chuckles> Hımm. Evet. Genelde oralar bir de sosya çok sosyal yerler oluyor. Yani, yabancı insanlar da genelde oraları tercih ediyor. Senin dediğin tarzda barları tercih ediyor ve orada da, hani, aslında, bir kültür çeşitliliği oluyor yani.
Evet. Kesinlikle. Kesinlikle öyle.
Evet. "Futbol" dedin.
Hı hı. Yani, futbol da seviyorum ve be ben, yani, futbolu şey değil, böyle, holiganlık gibi sevmiyorum. Futbol izlemek çok hoşuma gidiyor benim, herhangi bir takımın maçını. Eee, yani, tuttuğum bir takım da var tabii ama, mesela, burada, eee, şu an ben İsveç'te yaşıyorum. Geçen gün evimizin civarında, böyle, İsveç 7'nci Ligi'nde, falan, oynayan bir takım buldum ben. Eee, gidip, mesela, onların maçlarını seyretmek hoşuma gidiyor çünkü sahanın etrafında böyle, direkt sahanın içinden seyrediliyor kimse çok da umursamadığı için İsveç 7'nci Ligi'ni.
Hı hı. I hı. Evet. Allah, Allah. A!
<chuckles> Sahanın içinden seyrediyorsun. Daha, böyle, piknik gibi bir şey oluyor. Hani, yanında böyle bir şeyler götürebiliyorsun falan. Orada insanlarla tanışılabiliyor mesela.
E, süper. <chuckles> E, çok iyi, çok güzel. E, başka mesela başka bir şeyler falan da var mı? Hani, mesela ben bir hobi seviyorum, işte, bu hobiyle alakalı bir yere gittim de, di böyle arkadaşlar edindim falan dediğin, böyle, etkinlik tarzı şeyler falan var mı?
Hı hı. Tabii. Eee, bu aslında b şu an yaşadığım ülkenin çok, üüü, önem verdiği bir şey. İii, burada aşağı yukarı her hobinin hobi kulübü var. Eee, böyle, bir şey, işte, benim eşim mesela şey sever, eee, bir örgü örmeyi çok seviyor, bir de, böyle, çanak çömlek yapmayı çok seviyor. İmm, onlarla alakalı mesela, şimdi, daha böyle kendi düzenimizi yeni kurduk. O, şu anda şeylere bakıyor, bu hobi kulüplerini araştırmaya başladı mesela. Eee, o hobi kulüplerinde de böyle insanlar tanışabiliyor, konuşabiliyor, muhabbet edebiliyor, belli bir süre, eee, zaman geçiriyorsun beraber. Dolayısıyla çok tatlı yerler de var.
Hı hı. Allah Allah! Hı hı. Ne güzel. Evet. E, çok güzel. Ze di biraz önce söylediğimiz gibi, yani, hani, seninle aynı dili konuşan insanlarla berabersin, aynı hobiye sahipsin, konuşacak çok güzel şeylerin çıkıyor, arkadaşlıkların çıkıyor. Ya, bunlar çok gerçekten keyif, eee, veren şeyler. Peki, şöyle bir şey var, eee, mesela bara gittin, işte, birileriyle arkadaş olmak istedin. Şey, mesela, hani, nasıl girersin samimiyete? Yani, samimiyet de demeyelim de arkadaşlığa nasıl girersin, daha önceden böyle bir anın var mı, nasıl gelişiyor?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Tabii. Iıı, yani, şöyle, zaten, aslında, böyle barlarda ya da, işte, alkollü mekânlarda diyeyim, ııı, böyle b birbirleriyle tanışmaya açık insanları, böyle, belki ben, böyle, çok fazla vakit geçirdiğim için öyle yerlerde artık ben yakalayabiliyorum. Imm, zaten insanların gözünden belli oluyor, açıkçası. Böyle
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Konuşmak istedikleri.
Evet, evet. Bir şeyler paylaşmak istedikleri, konuşmak istedikleri ki barlarda benim gibi çok fazla insan var gerçekten. Iıı, böyle bir şeyler paylaşmak için sadece oraya giden. Onları gördüğüm zaman ya, işte, böyle bir ufak tefek selamlaşmayla vs. ı onu bile yaptığın zaman o insanlar zaten bir şey paylaşmaya çok hazırlar. Dolayısıyla, ııı, çok da zor olmuyor, bir selamlaşma bile yeterli oluyor bazen.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İ gayet güzel, açık bir yerde olmak da güzel, hani, bu bu tarz şeylere kapalı, ııı, insanlarla beraber olmamak da gayet mantıklı, güzel. Peki, sen hayatının ne kadarında bu, ııı, küçük adımları uyguluyorsun? Yani, haftalık mı, aylık mı? Kendini, hani, ııı, bu tarz dinamiklerde tutmak için ne kadar süre harcıyorsun böyle?
Hı hı. Yani, çok, böyle, ekstra süre harcadığımı söyleyemem açıkçası. Emm, bu böyle, anlık olan bir şey aslında. Yani, ben hiç şey demiyorum. "Ya, ben bugün bir bara gideyim de birileriyle tanışayım." dediğim olmuyor. Emm, işte, evde otururken, "Ya, işte, daraldık evde oturmaktan, hadi çıkalım da 2 bira içelim." dediğim oluyor kendime. Emm, o anda, işte, ben o 2 birayı, böyle, yudumlarken, insanları seyrederken, belki yoldan geçen insanları seyrederken mekânda, böyle, gözüme biri çarparsa ya da, işte, biri, iii, yakınımda oturan biri gözüme çarparsa o zaman sadece yapıyorum. Böyle ç aktif olarak sürekli, "Hadi, hadi! Birileriyle tanışalım." gibi bir şeyim yok, yani.
Hı hı. <chuckles> <clears throat> Evet. E Hıh. <chuckles> Anladım. Peki, futboldan bahsettin, gayet keyif aldık aldığından bahsettin. Var mı senin böyle, hani, eee, nasıl diyeyim, futbol arkadaşların diye sınıflandırsak? Öyle arkadaşların var mı? Bir güzel anılar da çıkabilir bunlardan, ben merak ettim.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Yani şöyle, bu benim yeni keşfettiğim bir şey birazcık, yani, futbol izlemeyi sevdiğimi biliyordum ama, eee, şimdi eskiden yaşadığım ülkelerde, işte, Yunanistan'da veya Türkiye'de, iii, özellikle Türkiye'de futbol maçına gitmeyi sevmezdim. Ben, çünkü çok böyle kavgaya dövüşe müsaitti. İii, Yu Yunanistan'da yaşadığım yerde de yerel bir futbol takımı yoktu. Dolayısıyla böyle bir, eee, şeyim olmadı şansım olmadı. Eee, şimdi burada ufak ufak keşfediyorum ama burada, iii, mutlaka birkaç arkadaş edineceğimi düşünüyorum. Çünkü o sahanın kenarında benim gibi bir sürü insan görüyorum açıkçası.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Hı hı. <giggles> Evet. Şey, hani, "Benim hissettiğimi hisseden insanlar kesinlikle var." diyormuşsun gibi. Peki, şunu sormak isterim, Yunanistan! Yunanistan gayet ilgi çekici. Peki, Yunanistan'da bunların dışında nasıl aktiviteler, nasıl hayatını canlandırdın, neler yaptın? Biraz onları da anlat.
<chuckles> Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Tabii. Yani, Yunanistan'da bu çok zor olmadı açıkçası. Çünkü, eee, ben, Yunanistan'da büyük bir şehirde falan yaşamıyordum. Eee, Rodos'ta yaşıyordum ben. Eee, ve Evet, Rodos'ta da merkezde yaşamıyordum. Rodos'ta merkeze yakın bir köyde yaşıyordum. Emm, dolayısıyla oradaki insanlar için Şimdi ben Türkiyeliyim, eşim İsveçli, emm
<chuckles> Hıı. A! Hıı. Tamam.
"Rodos'un bir köyünde bu 2 adam ne yapıyor?" diyorlardı zaten. Yani, işte, "İsveçli bir kız, Türk bir oğlan. Niye burada yaşıyorlar?" Eee, her gittiğimiz yerde zaten ilk şey diyor, "Tatiliniz nasıl geçiyor?" diye soruyorlardı bize. Biz de "Tatilimiz geçmiyor, biz burada yaşıyoruz." dediğimiz için hemen zaten insanlar üzerimize çöküyordu, yani, "Ne yapıyorsunuz siz burada, ne niye buradasınız, ne iş yapıyorsunuz, ev nasıl buldunuz?" vs. vs. Çok kolaydı o yüzden orada bir sosyal hayat kurmak.
<chuckles> Ha. <chuckles> E, ne güzelmiş. Hep, eee, merak ettiğimiz yerler Rodos vs. Rodos hani, şey, eee, mesela, orada çok güzel tarihî yapıtların olduğunu duydum.
Hı hı. <chuckles> Doğru.
Gittin mi, nasıl yerler? Biraz anlatsan, biz de bir feyzalsak.
Tabii, tabii. <chuckles> Yani, Rodos tabii ki tarihî yapıtları var, merkezi zaten inanılmaz bir yer. Yani, eee, o tarihî dokuyu inanılmaz ko iyi korumuşlar, eee, ve eğer, böyle, hayal gücün birazcık gelişmişse, eee, o Rodos'un ara sokaklarında gezerken o ta Rodos Şövalyeleri zamanındaymış gibi hissedebilirsin kendini çünkü hâlâ öyle duruyor her şey. Eee Evet, ina inanılmaz bir yer. Ben, eee, bayılıyorum, mutlaka da tekrar gideceğim bir yer, eee, defalarca gideceğim bir yer belki. Eee, adanın aşağı yukarı her yerini, eee, gezme şansım oldu orada yaşadığım için, işte, 1,5-2 sene. Eee, dolayısıyla, ııı, yani, benim belki hayatımın, böyle, en yüksek noktalarından birisi Rodos'ta yaşamak.
Nasıl inanılmaz? Hımm. Hadi ya. Süper. Kesinlikle. Çok güzel. Anlatırken zaten şöyle bir düşündüm, ettim a yani. Hele bir de Rodos heykeli kalsaydı orada.
<chuckles> Tabii, keşke. <chuckles>
Keşke kalsaydı, daha senden neler duyardık kim bilir?
Imm, tabii ki.
Peki, şey var mı? İsveç'te yaşıyorsun şu anda da. Bir İsveç'te bu tarz yerler var mı, hani, böyle, çok ilgini çeken, hoşuna giden yerler var mı?
Hı hı. Emm, var. İsveç'i çok fazla gezme fırsatım olmadı henüz, daha 4 ay oldu biz buraya taşınalı. Eee, ama Evet, evet çok yeni taşındık. Eee, ama şöyle, ya, İsveç'i genel olarak gezmek çok enteresan çünkü doğası çok farklı. Emm
Hıı, çok yeni. Hıı, neden?
Yani, doğa olarak çok farklı, iklim çok farklı. İşte, iii, mesela dünyada en çok adaya sahip olan ülke burasıymış. Ben buraya geldikten sonra öğrendim. Eee Evet. Eee, ya, her yer göl, her yer nehir. O göllerin ortasında adalar vs. var. Eee, dolayısıyla onları gezmek, onları görmek, böyle, doğal yapısını görmek buranın çok enteresan, hayvanlar falan da çok farklı zaten. <chuckles>
Hadi ya! A! E, nasıl farklı, yani? Ne na na na nasıl hayvanlar var?
Eee, yani, biz Akdeniz ikliminde gördüğümüz hayvanlar, işte, tabii ki biz de çok zengin hayvan şeyine sahibiz ama, eee, bir de şehirde doğup büyüdüğün için, iii, ben, işte, kedi, köpek bilirim, at bilirim, eşek bilirim, işte, inek ıvır zıvır, böyle, basit bizim için basit, hani, böyle kitapta öğretilen hayvanlar var. Ama burada mesela 20 çeşit geyik var burada. Ben, hayatımda hiçbirini görmedim daha önce. 1 tanesi 3,5 metre mesela o geyiklerin. Eee
Nasıl? Evet. <chuckles> Evet. Tamam. O!
bunları görmek falan çok enteresan. Burada daha çok doğal yapıya, böyle, şu anlık o odaklıyım aslında.
Bir de şöyle bir şey var anladığım kadarıyla, şimdi, Türkiye'de yaşadın, tamam. Rodos'u da geçtim. Rodos zaten, hani, tamam, küçük bir yer. Tarihî dokusu tamam vs. Türkiye'de, hani, artık çok fazla yeşil alan kalmadı. Şimdi, böyle bir yerden çıkıp da İsveç'e gidip bu güzellikleri görmek çok ya, muhteşem olmalı senin için.
Evet. Evet. O d Doğru. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Gerçekten etkileniyorum. Yani, her s her seferinde bunu bu doğanın güzelliğini görmek falan etkiliyor beni hâlâ.
De anlattıklarını kafamda canlandırdım. İşte, gölün içinde ada var, oraları gezmek lazım vs. Başka, böyle, ilginç hayvanlar var mı? Hani, bizim normalde, hani, her zaman karşımıza çıka bizim demeyelim de, hani, genellikle insanların, işte, eee, Türkiye'deki insanların karşısına çıkamayacak, eee, hayvanlar var mı?
Tabii. Hı hı. Eee, var, var tabii ki. Yani, burada, işte, envaiçeşit baykuş var mesela. Eee, böyle Tabii Türkiye'de de var baykuş ama hep, böyle, aşağı yukarı aynı türde baykuşlar. Eee, buradaki baykuşlar mesela b rengârenk baykuşlar var. İşte, bembeyaz baykuşlar var atıyorum. Hiç hayatımda görmedim ben. Eee, yine dediğim gibi bir sürü geyik var, eee, bir sürü acayip kuş var burada. Eee, bir de mesela benim yaşadığım şehirde çok fazla tavşan var. Sokakta tavşanlar geziyor.
Allah Allah! Hımm. Çok ilginç. <chuckles> Sokakta?
Tabii, tabii. Hı hı.
E, nasıl güvenliklerini sağlıyorlar? Onlara zarar gelmemesi için neler yapıyorlar ki orada? Çünkü küçük hayvanlar tavşanlar.
Tabii, tabii. Ya, bunlar, böyle, daha yabani tavşan, birazcık daha büyükçeler. Eee, ama, iii, yani, o tavşanların yaşadığı belli bir bölge var burada benim gördüğüm kadarıyla, yani, arada benim arka bahçeme falan da geliyorlar da. Emm, tabii, onları böyle camdan görmek çok keyifli. Emm, ya, onun ya onların güvenliğini sağlamak için aslında çok özel bir şey yapmıyorlar. O tavşanlar bence olayı kavramışlar, çok, böyle, yola atladıklarını falan görmedim. Daha çok hep yeşilliklerdeler. Dolayısıyla başlarına da çok bir şey gelmiyor.
Hıı. Tamam. <chuckles> Ne güzel. A! <chuckles> Çünkü her taraf tavşan, şöyle bir düşündüm, hayal ettim, hani, dediğin gibiyse eğer gerçekten güzel, hani, doğada kal kalıyorlarsa ü gayet güzel. Peki, İsveç'e taşınma sürecin nasıl oldu? Hani, emm, nasıl anlatayım, adapte olabildin mi? Çünkü çok yenisiniz tamam, eee, eşinin memleketi İsveç. Ama, hani, nasıl bir süreçten geçtin? Rodos gibi bir yerden sonra, eee, şimdi Rodos sıcak. E, şimdi İsveç <chuckles> biraz soğuk. Nasıl adapte oldu?
Öyle, öyle. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Doğru. Yani İsveç biraz soğuk değil. İsveç buz gibi. Eee, şu anda, eee, yani, işte, bizim yaşadığımız yer yine güneyde. Eee, eşimin ailesi mesela daha kuzeyde yaşıyorlar. Emm, geçtiğimiz bir sene hatırlıyorum mesela, ııı, beraber hava durumuna bakıyorduk eşimle. Eee, ailesinin yaşadığı yer -42 dereceydi.
<chuckles> Hıı. Tamam. İnanmıyorum.
Emm Evet, yani öyle bir soğuk henüz görmedik. Görürsek nasıl yaşayacağım bilmiyorum. Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Iıı, ayak uyduracağımı da düşünüyorum. Ben öyle çok uyumsuz bir insan değilimdir ama eksi kırk iki de görmesem fena olmaz açıkçası. Çok da merak ettiğim bir soğuk değil yani.
Evet. <chuckles> Peki, ilk ilk gittiğinde de adaptasyon süreci nasıl oldu? Hızlı gelişti mi?
Gelişti ya. Ben hayatımı zaten son 5 senesini, 6 senesini taşınarak geçirdiğim için, iii, hani buraya da taşındım ve hızlıca adapte oldum aslında.
Hı hı. E, gayet anlattıklarına bakılırsa işte kendi kendine, işte futbol 7'nci liginden bir yerler bulup piknikvari, işte, eee, maçlara gitmek, işte barda Zaten hani, iii, iletişimi iyi olan bir insansın ki çabucak, ııı, karşılıklı iletişime geçebiliyorsun insanlarla. Ben bu deneyimlerini paylaştığın için ben çok teşekkür ederim, çok keyif aldım.
Evet. Hı hı. Tabii. Hıı, ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi böyle her şeyden birazcık bahsetmek. Çok sağ ol.
Benim için de öyleydi. Evet, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendine dikkat et.
Hoşça kal, baybay.
Baybay.